Có một anh trai thôi nhưng mà tại vì bố thì đi làm nhiều quá, với lại ba thì sẽ thích coi phim hành động hơn. <laughs>
À, thế là bố vẫn đi làm. <laughs> Đúng rồi đấy, tớ thấy, a, người bố bố người ba nào cũng đều những cái kĩnh phim, ơ, gọi là, kiểu hành động giật gân. Ừm, thế theo cậu liền ừm, như cái tình trạng của chỗ tớ ấy, thì có một số rạp phim kể từ khi tăng giá lên ấy, thì cái, a, học sinh, cái lượng học sinh, sinh viên đến nó khá là ít đi ấy. Tớ nghĩ bởi vì cái giá ấy là cho là bởi vì mặc dù cũng là học sinh sinh viên ấy, nhưng mà giá nó óc vẫn tăng lên, cũng không tăng nên nhiều đâu, nhưng mà tâm tầm khoảng 20.000-30.000 thôi. Nhưng mà đấy là họ cũng sẽ thay đổi về cái thói quen của sinh học sinh sinh viên. Thì theo cậu thì, à, các rạp phim thì có nên có những cái giải pháp nào để giữ khách dù rạp ấy nó cao không?
Đúng rồi. Đúng rồi, chưa coi phim thôi mà. Ừm, hổng thích hơn là tình cảm mà. Ừm. Ừm. Nếu mà giữ khách hả? Nếu mà nếu mà cái vấn đề là giá vé cao thì chắc là phải có thêm khuyến mãi đồ thì mình
Khuyến mại à, cậu ờ, như khuyến mại như nào? Như khuyến mại như nào thì t tớ có thể tìm hiểu thêm được không?
Thấy như lúc trước thì, ờ, thấy cũng ơ, thí dụ như là thứ Tư thì sẽ đồng giá là năm mươi, kiểu, kiểu vậy.
À, ừ, thứ Tư đúng đúng rồi, đúng rồi, cái việc chương trình cái ngày ngày hội ấy, ngày hội s thứ Tư đồng giả đúng không? Có thế
Với lại cái đó nó cũng sẽ, ơ, tốt cho cái việc vận hành nữa. Thí dụ như họ biết trước là, ờ, cái ngày này nó sẽ tốt, nó sẽ đông đúng hông? Thì họ sẽ cho nhiều sinh nh cho nhiều nhân viên, kiểu như, họ sẽ quản lý cái cái quá trình vận hành đó hiệu quả hơn.
À. Sẽ có đông khách, sẽ đông khách xong rồi Ừ. Ừm. Ồ, thế à, thế à? Ừ, thế còn cái chương trình về về hội viên cậu có thể gợi ý được không? Cậu có biết, a, nên có những không?